जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि आजकल ना मुझे सोने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और जो मेरी नींद है ना, वो पर्याप्त रूप से पूरी नहीं हो पाती है और जो पहले नींद आने का समय हुआ करता था ना, वो भी आजकल मतलब थोड़ा बदल-सा गया है। और हालाँकि, मतलब पहले जहाँ मैं 11 बजे सो जाता था, आजकल वही 11 जो है, वो 1 या 2 में तब्दील हो गए हैं। मुझे सोने में जो है ना, काफ़ी ज़्यादा वक़्त लग जाता है और इस दौरान बीच में मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल भी करता हूँ, जिस वजह से ना मुझे आँखों में भी काफ़ी ज़्यादा चुभन होने लगी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ऐसा क्या हुआ है मेरे जीवन में, जिसकी वजह से जो है, मैं काफ़ी ज़्यादा जो है, मेरी नींद जो है, वो असंतुलित हो गई है? या जो मेरा सोने का पैटर्न है, वो थोड़ा ज़्यादा बदल गया है? तो मैं थोड़ी सलाह आपसे माँगना चाहूँगा कि इस चीज़ को जो है, कैसे फिर से जो है अ, नियंत्रण में क अ, करा जाए और कैसे जो है, इसपे एक संतुलन बनाया जाए?
जी, जी, मैं अ, समझ सकती हूँ आपकी परेशानी कहीं न कहीं, पर देखिए, आप बेफ़िक्र रहिए। मैं पूर्ण रूप से आपकी सहायता करने की कोशिश करुँगी और आपको एक सही सलाह देने की कोशिश करुँगी, कहीं न कहीं। पर उससे पहले ना, मैं आपको कोई सलाह दूँ, उससे पहले मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आप मुझे बता सकते हैं क्या, कि आपकी जो सामान्य सोने की और जागने की क्या समय अ, सीमा या कमे अ, समय सारणी रही है कहीं न कहीं, या रहती है? जैसे आपने बताया कि पहले आप ए 11 बजे सो जाया करते थे, अब आप 1 बजे सोते हैं, कभी 2 बजे सोते हैं। तो ऐसा क्या बदलाव आया है, या फिर रोज़ कितना बदलते रहता है ये कहीं न कहीं?
बिल्कुल, जैसे मैं बताऊँ जब से ठंड आई है तो मतलब मैंने ना थोड़ा-सा अपना जो अ, दिनचर्या है उसमें थोड़ा बदलाव लाया है। अ, हालाँकि पहले जहाँ मैं जिम सुबह-सुबह जाया करता था, अब मैं उसकी जगह ना शाम में जाता हूँ। अ, जिस वजह से मुझे लगता है कि हो सकता है यही एक कारण हो अ, जो मतलब मेरे जीवन में बदलाव लाया हो मेरे सोने के लिए और जैसे मतलब पहले अगर मैं सुबह जाया करता था तो मेरे काफ़ी मित्र भी मेरे साथ जाते थे। तो जिम के कसरत के बाद जो है, हम साथ में मतलब 1 डेढ़ घंटा घूमते थे। तो ऐसे ही अब हम मैं और जो मेरे मित्र हैं वो अ, शाम में अगर मैं 6 बजे जिम जाता हूँ, तो लगभग 9 बज जाते हैं वहाँ से बाहर आने में और उसके बाद हम मतलब 1 डेढ़ घंटा घूमते हैं और उस दौरान ना बीच में मतलब बाहर का चटर-मटर ज़रूर खाते ही खाते हैं। वो फ थोड़ा ज़्यादा मसालेदार भी होता है बहुत कुछ और काफ़ी बार मतलब कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जैसे काफ़ी रिश्ते ऐसे भी हैं जो अपने हैं। तो उसमें भी थोड़ी तकरार-सी रहती है। तो कहीं न कहीं वो उसके बारे में भी सोचता रहता हूँ रात भर ज सोते समय। तो ये बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मतलब सोच-सोच में भी जो है कब 11 के 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है और साथ ही साथ कभी-कभार तनाव भी होता है, ज़िंदगी को लेकर कि बाकी सब लोग ये सब कर पा रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सोच कर भी जो है आजकल मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा नींद का जो है संतुलन, वो काफ़ी हद तक बिगड़-सा गया है। तो इसी से जुड़े भी मैं आपसे कोई सलाह माँगना चाहता हूँ कि कैसे इन सब चीज़ों को जो है, कम किया जाए और अपना जो जीवन है उसे फिर से संतुलन बनाया जाए उस पर।
अ, जी, जी, अ, मैं यही कहूँगी कि पूर्णतः विश्वास रखिए, मैं सही सलाह देने की आपको ओ पूरी प्रयास करुँगी कहीं न कहीं। पर पहले उससे पहले ना आप मुझे ये बताइए कि जो आपका दिन होता है, वो कैसा आप दिन में कैसे महसूस करते हैं कहीं न कहीं? आपको कहीं अ, जैसे आपने कहा कि आप बहुत लेट उठते अ, लेट सोने लग गए हैं कहीं न कहीं। तो आपको वैसे ही सुबह उठ जाते हैं या फिर अपनी पूरी नींद कंप्लीट करके उठते हैं कहीं न कहीं? या फिर आपको कैसा महसूस होता है, थकान होता है, चिड़चिड़ापन होता है? या फिर कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें ध्यान में की कमी आपको दिखती है? मतलब क्या लक्षण दिखते हैं और कितनी बार होते हैं कहीं न कहीं?
अ, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मतलब पूरा दिन में जैसे मेरा पहले था वैसा ही है लगभग। लेकिन हाँ, उसमें सोने का जो है बदलाव सिर्फ़ आया है। उठने का तो जो मेरा निर्धारित समय पहले हुआ करता था, मैं उसी समय उठ जाता हूँ। लेकिन हाँ, शरीर में एक अजीब-सी थकावट सी रहती है। तो जो सारे काम रहते हैं ना उसमें हल्का-सा लचीलापन हो गया है। मतलब जो काम निर्धारित समय पे होना चाहिए उसमें उसे करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और थोड़ा शरीर मतलब थोड़ा-सा आलसी सा रहता है। कभी मन करता है इस काम को छोड़ दूँ अधूरा ही। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं छोड़ भी देता हूँ उस काम को छोड़ के कहीं बाहर निकल जाता हूँ कुछ खा लेता हूँ बाहर का और अ, बहुत ज़्यादा आजकल मतलब कॉफ़ी पीने लगा हूँ मैं पहले इतनी नहीं पीता था जितनी आजकल मैं पी रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब आजकल जो है बदलाव आया है मेरे जीवन में। हो सकता है कि इसकी वज़ह से ही जो अ, मेरी नींद में हो लेकिन मुझे एक तरीके से जो कहते हैं कि बिल्कुल उस चीज़ का सही तरीके से तात्पर्य नहीं है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? और जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए चिंतक अ, चिंतकदायक है और काफ़ी ज़्यादा तनाव दे रहा है मुझे। अ, मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ जल्दी सही नहीं होगी तो आगे चलकर जो है इसके होते-होते मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी वज़ह से मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे काफ़ी अच्छी सलाह दे। हालाँकि मैं अपने दोस्तों से भी काफ़ी अच्छी सलाह ले चूका हूँ। लेकिन उसका अभी तक मेरे ऊपर कोई असर पड़ा नहीं है, तो मैं उसके अलावा भी चाहता हूँ कि कहीं से मुझे ऐसी सलाह मिले जिसकी सलाह आज़मा कर जो है मैं अपने जीवन को काफ़ी हद तक सुधार पाऊँ?
जी, जी, मैं आपकी पूरी परेशानी समझ सकती हूँ कहीं न कहीं और देखिए आप चिंता मत कीजिए कहीं न कहीं देखिए आम बहुत आम परेशानी है और बहुत लोग इस चीज़ से कहीं न कहीं गुज़रते हैं। और देखिए आप पहले ना मुझे ये बताइए कि जो आप सोने से पहले आपकी आदतें क्या रहती हैं? आप स्क्रीन देखते हो क्या? या फ़ोन वगैरह यूज़ करते हो? जैसे आजकल के बहुत सारे लोग हैं कहीं न कहीं फ़ोन देख करके ही सोते हैं, उससे पहले रील्स चलता है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें चलती है कहीं न कहीं। तो आप अ, स्क्रीन देखते हो या फिर कोई चा जैसे आपने कहा कि आप कॉफ़ी कन्ज्यूम करने लग गए हो। तो कहीं न कहीं आप कोई चाय या कॉफ़ी पीते हो सोने से पहले? या व्यायाम जैसे आपने बताया कि व्यायाम करते हो या पढ़ाई करते हो, ऐसा क्या करते हो? मतलब सोने से पहले की क्या आदतें रही हैं आपकी, रहती है कहीं न कहीं?
बिल्कुल, मतलब सोने से पहले की लगभग मेरी यही आदत रहती है कि मैं अक्सर जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा-सा दिनचर्या में बदलाव आया है, तो दोस्तों के साथ बाहर घूमता हूँ। तो डेली 1 कॉफ़ी तो ज़रूर मैं पीकर आता हूँ। मतलब जब घर जाने का समय होता है तो उससे पहले हम सारे दोस्त जो हैं 1-1 कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद ही घर आते हैं और साथ ही साथ मतलब मुझे फ़ोन चलाने का भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कह तरीके से आप कह लीजिए शौक़ है। तो मैं अक्सर मतलब सोने से पहले ना 1 आधा एपिसोड जो है किसी सीरीज़ का वो ज़रूर देखना पसंद करता हूँ और बहुत बार तो ऐसा होता है अगर वो एपिसोड काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, तो मैं 2-4 भी देख लेता हूँ। मतलब थोड़ा-सा उसमें जो है इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है तो चलता ही रहता है चलता ही रहता है। और साथ ही साथ मतलब अ, मैं जो हूँ अ, एक मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे भी काफ़ी सोचता हूँ रात भर में कि ये जो है अगले दिन को कैसे बहत बेहतर बनाया जाए और कैसे जो है उस दिन को काफ़ी अच्छा किया जाए। तो ये सोच-विचार भी रात में अक्सर आते हैं। तो कब इसमें वक़्त बीत जाता है या ऐसा पता ही नहीं चलता है मुझे कि 11 के जो है मतलब 1 बज गए या 2 बज गए। तो ये सब चीजें जो हैं, इसी कारणवश हो सकती हैं मुझे लगता है। तो मैं और बेहतर तरीके से आपसे एक सलाह माँगना चाहूँगा कि ऐसा क्या किया जाए, जो ये थोड़ा और बेहतर हो जाए?
जी, जी, देखिए मैं पूर्ण कोशिश करुँगी और आप देखिए जो भी समस्या से गुज़र रहे हैं ना उसमें से कहीं न कहीं हर इंसान गुज़रता है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए हर समस्या का कहीं न कहीं समाधान होता है और मैं पूर्णतः कोशिश करुँगी कि आपकी जो भी समस्या है ना, उसका सही-सा समाधान कहीं न कहीं मैं आपको बता सकूँ। पर उससे पहले ना ये एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अब त प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या कोई दवा या कोई स्वास्थ्य समस्या आपको हो? या फिर को कोई ऐसा क्या तनाव है या फिर चिंता है, जो आपकी नींद को कहीं न कहीं प्रभावित करता है? आप रात में जाग जाते हो या फिर ऐसा कुछ होता है आपके साथ? कहीं न कहीं, जिससे आपकी नींद में खलल पड़ती हो?
नहीं मतलब ऐसी कोई दवा या कोई ऐसा तो तनाव है नहीं मेरे ऊपर अ, जो मतलब जिसकी वज़ह से मुझे लगता है कि मेरी नींद पे कोई प्रभाव पड़ता है। लेकिन हाँ, चिंता अक्सर यही रहती है कि जो भविष्य है, उसे कैसे साकार करा जाए और यही जो ख़्याल है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, रात में और बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे दिन की जो थकावट होती है, कई बार ऐसा लगता है कि आज हमने दिन में कुछ नया नहीं किया या नया नहीं सीखा। अ, जब मैं रील्स देखता हूँ, रात में तो उसमें देखता हूँ कि मेरी ही उम्र के जो लोग हैं, वो काफ़ी अच्छा कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में। तो वो एक चिंता जो है मन में आती है कि हाँ, ये ऐसा कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये चीज़ जो है कभी-कभार जो है सताती है अगर मैं कुछ ऐसा देख लेता हूँ अ, स्क्रीन को देख अ, मतलब स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम पे। तो ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा सताती हैं। अन्यथा तो इसके अलावा ऐसी कोई दवा या ऐसा जो आपने पूछा कि स्वास्थ्य समस्या जो है वो अभी तक तो मुझे कोई है नहीं और मैं चाहूँगा कि आगे भी मुझे ना ही हो। तो उसके अलावा अगर कुछ हो सकता है, तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हो सकता है?
जी, देखिए अ आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, पहले तो कहीं न कहीं और देखिए जो क अ, ये आपने कहा न कि तुलना करने की भावना कि आपके उम्र के बहुत सारे बच्चे जो अ, जो हैं जो भी इंसान हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपको चिंता होने लगती है या फिर आप सोचने लग जाते हैं कहीं न कहीं। तो देखिए ये बहुत सामान्य है। कहीं न कहीं ह अधिकतर लोग ऐसा करते हैं। पर आप अ, आपकी जो भी समस्या है ना, उसका समाधान मैं बतऊ यही बताऊँगी कि देखिए पहले तो आप ना, एक सरल और स्थिर सोने जागने की टाइमिंग बनाइए पहले। जैसे आप अगर पहले ए, 11 बजे तक सो जाते थे तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छी टाइमिंग थी। और आपको उसी को कहीं न कहीं बना के रखना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप सुबह उठ करके और ये भी चीज़ था कि आपने बताया कि आप सुबह उठकर पहले व्यायाम करने के लिए जाते थे। ज ज जो भी जिम जाते थे, आप सुबह में जाते थे कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है आपको सुबह में ही अपना जिम कंटिन्यू करना चाहिए कहीं न कहीं। क्योंकि अ, स आपने कहा ना कि आपको दिन भर ऐसा थोड़ा थकान-सा महसूस होता है या फिर आपको ऐसा लगता है आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, कहीं न कहीं आपको ध्यान में कमी होती है। तो मुझे लगता है कि आपका ये सब चीज़ कहीं न कहीं इसलिए भी हो रहा है कि आप तो एक टाइम पे सो नहीं रहे हो। आप बहुत लेट सो रहे हो कहीं न कहीं तो आप एक बार दिनचर्या अपना सही कीजिए कहीं न कहीं सोने जागने की एक अच्छी टाइमिंग रखिए कहीं न कहीं। जिससे आपकी एक न, एक शारीरिक आदत ब अ, जो बनी है। वो अ, कंटिन्यू रहे, कहीं न कहीं व वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना आपका वो नहीं बिगड़े कहीं न कहीं। और देखिए सोने का जो माहौल है वो आप सुधारिए। उसपे थोड़ा जैसे कम रोशनी रख सकते है। आपने जो बताया कि आपको सोने से पहले स्क्रीन देखने की आदत है, उसको थोड़ा कम कीजिए मुझे लगता है क्योंकि देखिए हमारे दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती हैं, जो हम देख कर के सोते हैं कहीं न कहीं। तो अच्छी कंटेंट कन्ज़्यूम कीजिए कहीं न कहीं और आरामदायक तापमान रखिए। अ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी ठंड काफ़ी चल रही है और अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको ठंड लगने लग जाएगी, रूम बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, तो कहीं न कहीं आपकी नींद में भी ये खलल पड़ेगा, है ना? और आप आपने ये भी बताया कि आप पहले ना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि बहु अ, सारे लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं या ये चीज़ें हो रही हैं कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें आप आप बता रहे हैं कि बहुत सारे जो खटास है रिश्तों में कहीं न कहीं वो सब सब कुछ सो सोच करके सोते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें ना ब बहुत परेशानी होती होगी नींद कहीं न कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ अ, सारी चीज़ें कहीं न कहीं वो बातें चलती रहती होगी। अगर आपको ऐसा बहुत लंबे समय से परेशानी हो रहा है और आपको लग रही है ये काफ़ी गंभीर परेशानी है स्वास्थ्य को लेकर के कहीं न कहीं आपको नींद अम, से प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपको ना स्वास्थ्य या किसी नींद विशेषज्ञ से सलाह लेने की ज़रूरत है या उससे संपर्क करें और आप देखिए कि क्या कहीं न कहीं अ, कोई सुझाव लेने की उनकी स उनसे ज़रूरत है या नहीं है कहीं न कहीं। और आप देखिए अपने ना दिन के रूटीन में छोटे-छोटे बदलाव कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आप रात में अपने दोस्तों के साथ बैठ करके कॉफ़ी पी कर के आते हैं कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है कि उस समय आपका कैफ़ीन का लेवल काफ़ी हाई रहता है ना। तो इस कारण से भी नींद नहीं आती है। आपको जैसे अ, 11 बजे तक नींद जो आ जाती थी। तो कहीं न कहीं देखिए आप थोड़ा उस समय जब जो कैफ़ीन लेते हैं ना आप अगर आपको लेना है आपको कॉफ़ी बहुत पीना पसंद है। तो देखिए एक तो कैफ़ीन नहीं लेना चाहिए कहीं न कहीं, पर आपको अगर लेना है तो मुझे लगता है कि आप त सुबह के समय ले सकते हैं कहीं न कहीं। बट रात में लेना मुझे नहीं अ, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सही नहीं है। फिर बहुत लंबी नींद से भी बचना है कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब बहुत लंबी नींद ले लेते हैं, तो उसमें भी हमें और भी ज़्यादा थकावट अ, महसूस होती है हमें लगता है और भी सोते रहे कहीं न कहीं। तो उससे उस सब चीज़ों से बचना है और जो आप कहीं न कहीं जिम कर रहे हो वो तो फिर आप कंटिन्यू रखो कहीं न कहीं और ये सब चीज़ें मुझे लगता है ये सब सारे सलाह आप मानोगे तो मुझे लगता है कि आपके अ, परिवर्तन आएगा कहीं न कहीं।
बिल्कुल, आपकी इस सलाह के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी।